D'accord, à cette anecdote, heu, très particulière, finalement, très peu commune et tu tu t'y es pris donc avec des j'imagine, des exemples, très, heu, très précis de de moments en pleine nature, finalement, pour, heu, pour faire adhérer ces personnes qui qui venaient d'horizons complètement différents, tous autant qu'ils étaient, quoi?
Mmh mh. Exactement, bah, oui, tu avais tout, tu avais des danseurs, tu avais, heu, rugbyman, heu, footeux, enfin, tu avais vraiment de tout, sauf des pêcheurs, chasseurs, enfin, tout ce qui était nature, il y en avait pas. Il y avait 1 qui pratiquait l'équitation, tu vois?
C'est marrant. <laughs> Ah oui, d'accord, même pas de randonneur, ou rien!
Si 1-1 équitation, mais bon, heu, parmi, heu, 30 élèves, heu, bon, ça fait pas beaucoup, quoi. <laughs>
<chuckles> Incroyable! Incroyable! Faire passer, heu, tant de gens, heu, d'un stade, heu, ou d'un gymnase à à la pêche. C'est très beau, c'est ah, oui, non, c'est c'est riche, en effet, heu, d'expérience, heu, heu, et puis et puis d'un parcours, heu, d'un parcours où finalement, heu, tu as tu as croisé des des destins, heu, déjà bien implantés, heu, dans ce sport-là, qui ont su, heu, te convaincre et tu as ensuite fait tes propres armes pour, heu, pour convaincre du monde à à ton tour et ça marche!
Tout à fait. Ouais, c'est ça c'est ça mais appar attention, hein, j'ai pas et j'ai pas amené les 30 personnes à la pêche non plus, hein, il y en avait qui étaient toujours un petit peu réticents, tu sais, qui étaient sur leur téléphone, qui écoutaient pas forcément, donc heu, je vais pas non plus mentir en disant que les 30 je les ai convaincus et maintenant, ils sont à la pêche avec moi, non! <laughs>
<chuckles> Mmh mh. Bien sûr. <laughs> Non, mais enfin, heu, la la prof, quel exploit, quoi! La prof, heu, c'est c'est c'est beau! <laughs>
Ouais, c'est vrai que la prof, ça m'a ça m'a marqué, heu, et en plus, elle a fait ce et son p elle avait fait une perche, à ce moment-là. Elle était toute contente, elle voulait les photos, et tout. J'ai encore les photos de cette prof, c'était c'était magique!
Il y a de quoi. Incroyable! Mmh mh. Ben, écoute, félicitations pour ce parcours et et un grand merci pour ce partage.
Bah, merci à toi, de m'avoir écouté, c'était top.
<chuckles> Avec plaisir!